Oke wah banyak sih ya, Kak, kalau tentang yang mau aku sampein. Kalau misalnya aku disuruh nulis pun, itu bisa jadi 1 buku kali ya Kak, <laughs> karena karena beneran banyak banget beliau itu apa ya iya betul banget Kak, berjasa banget gitu rasanya buat aku. Kayak “Pak, eee, terima kasih banyak ya,” pokoknya kayak makasih makasih. Kalau misalnya kusuruh detailin satu satu kayak misalnya satu, “Pak makasih ya udah bimbing saya,” dua, “Pak makasih sudah begini,” tiga, “Pak makasih sudah begitu, Pak makasih sudah menunjuk saya,” gitu loh jadi kayak bakal
Wow, heeh. Sebegitu berkesannya ya? <chuckles> Heeh heeh. Mhm. Heeh. <laughs> Berarti rasa terima kasih yang tak terhingga, <laughs> heeh.
Betul, Kak, karena beliau. Oh ya, aku juga lupa nih, mau bilang sesuatu hal yang paling berkesan lagi nih, Kak. Jadi, kan kalau di kampusku dulu ada, mmm, konferensi internasional gitu. Nah iya. Nah, dosenku ini nih, dosen pembimbingku ini, beliau itu terkenal kalau misalnya, pokoknya gimana ya, terkenal sibuk sama waktunya beliau sendiri gitu maksudnya. Eee iya iya ada. Makanya kalau, eee, ada bimbing, eee, apa ya, mahasiswa bimbingan itu agak sulit banget, bener-bener sulit banget. Terus habis itu, misal ditunjuk sebagai perwakilan atau apa gitu, juga agak susah gitu, karena beliau itu bener-bener dedikasinya terhadap mengajar itu besar banget, Kak. Jadi beliau lebih memilih mengajar mahasiswa saat itu, daripada harus mendatangi, eee, suatu acara sebagai, misal, pembicara atau mungkin sebagai, eee, reviewer gitu ya, sebagai dosen yang iya seperti itu. Nah, tapi nih, makanya orang-orang tuh banyak yang terima kasih sama aku karena kata mereka nih, berkat aku dosen ini jadi lebih cair gitu, Kak. Maksudnya, eee, fleksibel iya. Jadi mungkin karena aku ngatur juga kali ya, Kak, gitu, jadi mereka bener-bener makasih. Apalagi kakak tingkat kakak tingkatku yang udah lama nih sama beliau itu mereka kayak, “Wah, baru kali ini nih, si Bapak bisa ada waktu banyak buat mahasiswa,” gitu. Terus bahkan KPS-ku, ketua prodi-ku waktu itu juga makasih sama aku karena si bapak ini itu bisa, eee, beliau mau untuk, eee, apa ya, untuk menghadiri konferensi internasional itu yang tadi aku bilang, Kak. Dan bahkan sebagai sebagai pembahas atau sebagai juri gitu ibaratnya ya, sebagai apa ya, kayak dosen iya, kayak gitu. Dan itu benar-benar hampir seharian, Kak. Padahal kata Kaprodiku, beliau itu biasanya enggak pernah mau kayak gini, gitu, cuman karena aku satu kalimat aja, “Pak, mau enggak gini-gini?” Terus beliau mau gitu. Itu sih yang bikin kayak, mmm. Iya. <clears throat> Iya Kak, berkesan banget. Hmm.
Heeh. Apa tuh? Heeh. Oh iya, heeh. Heeh heeh. Pastinya sih biasanya kan dosen memang sibuk. Heeh. <chuckles> Mhm, heeh. Iya. Oh. Wah wah. Heeh. Oh gitu heeh. Heeh. Oh iya. <chuckles> Mhm. Heeh. Mhm. Oh. Mhm. Oh, iya iya. Oh. Heeh. Iya. Hmm. Oh gitu, <chuckles> heeh. Oh, oke deh, menarik banget ya, cerita tentang pengalaman mengingat dosen kembali gitu. Makasih banyak ya atas sharing-sharing ceritanya.
Iya, makasih banyak juga, sangat sangat ini sih, seneng banget ngobrol sama Kakak. Ya ampun jadi nostalgia banget nih. <chuckles>
Mhm. <chuckles> <laughs> Sama-sama, sampai jumpa lagi ya.
Iya.

Oh oke, gimana ya Kak ya, <laughs> eee, kalo menurut, mhm.
Karena kan tadi, kata kamu kan kamu ditunjuk sebagai, eee, asisten dosen nah itu apakah dia menspesialkan kamu? Atau sama gitu, dengan mahasiswa lainnya?
Iya ya ya ya. Se oke sebenarnya kalau dibilang mem menspesialkan itu enggak ya Kak maksudnya gini beliau itu emang dasarnya baik banget sama siapa pun itu beliau baik gitu tapi memang kadang kalau teman-teman itu, butuh untuk janjian yang lebih mudah dengan beliau atau butuh bertemu yang mudah dengan beliau itu memang harus lewat saya dulu gitu tapi, dari situ jadi
Mhm. Mmm, mhm. Oke. Heeh. Oh iya sebagai asisten ya? Mhm.
Iya jadi biasanya teman-teman tuh kayak memanfaatkan loh bahasa sekasarnya gitu ya memanfaatkan nama saya gitu misalnya jadi kayak, eee eee, teman baik saya misalnya kayak, Pak, eee, si A, si B, si C, itu mau bertemu terus menurut Bapak kan be eee, mereka itu ada masalah ini ini pak nah itu gimana? Nah tapi dari situ bapaknya langsung bisa menyampaikan dengan lebih baik lagi ke mereka gitu contohnya kayak gitu nah terus kalau untuk yang masalah dispesialkan mungkin lebih ke, mungkin ya Kak karena aku itu kan asdos beliau jadi waktu bertemu dengan beliau tuh lebih banyak dibanding yang lain ya jadi, eee, diwaktu bertemu itu itu bisa, jadi kesempatan aku untuk diskusi dan negosiasi gitu Kak misalnya kayak, bapaknya kan perfeksionis banget gitu ya nah kalau udah kayak gitu jadi kayak misalnya harusnya, eee, di tahap aku kemarin belum bisa di-acc nih tapi karena aku punya waktu yang banyak ketemu sama beliau aku bisa kayak negosiasi lebih gitu sedangkan kan kalau teman-teman lain kan kadang, eee, bis baru bisa ketemu kalau ada jadwal bimbingan gitu, Kak.
Heeh. Heeh. Oh gitu iya, heeh. Heeh. Iya. Lebih banyak ya? Mmm, mhm. Mhm. Oh oke. Mhm. Iya. Mhm mhm. Oh oke iya. Mhm, nah kan, eee, tadi kamu cerita kalau kamu punya waktu lebih ketika bertemu dengan bapaknya nah, eee, ada nggak sih kamu tuh momen-momen kadang, eee, membahas hal-hal di luar pelajaran atau hal-hal di luar lingkup kamu sebagai seorang asisten dosen tersebut gitu? Ss mmm, mungkin ngobrol soal hal-hal kehidupan sehari-hari atau kehidupan pribadi gitu.
Iya iya. Oh iya ada Kak nah.

Jika kita balik lagi nih ke zaman-zaman waktu masih sekolah dulu. Nah, kamu tuh punya gak sih guru yang paling kamu favoritkan? Atau yang paling berkesan buat kamu deh?
Oke, ada nih, sebenarnya bukan guru ya lebih ke dosen sih, Kak, gitu karena iya, dosen
Mmm. Oh, dospem, iya, sebenernya termasuk guru juga pengajar kita, mhm.
Iya, betul, iya, membimbing yang berkesan gitu jadi itu dosen pembimbingku di S2 kemarin gitu, Kak, iya.
Heeh. Oh, iya? Oh, boleh diceritain gak? Kenapa sih, eee, dosen tersebut jadi berkesan buat kamu?
Iya, itu berkesan banget karena pertama, orangnya tuh baik banget orangnya baik banget, pinter banget itu jelas ya. Jadi kalau orang-orang itu, eee, menamai beliau itu sebagai perpustakaan berjalan gitu saking pintarnya gitu. Iya, walaupun secara iya, walaupun secara jabatan akademik beliau belum yang tinggi gitu di situ, tapi pinter banget gitu dan termasuk senior juga. Tapi kalau secara personal nih ya, Kak, yang bikin terkesan banget di aku karena dia beliau itu benar-benar apa ya, eee eee, apa, bisa membimbing aku dengan baik dan beliau juga yang memilih aku untuk jadi asisten dosen beliau waktu itu gitu, padahal padahal iya. Makasih, Kak. Padahal aku sendiri enggak ada rencana untuk jadi asdos waktu itu kan maksudnya kayak, daftar juga enggak ada, enggak kepikiran sama sekali gitu. <chuckles>
Mmm. Heeh heeh. Wow. <chuckles> Menakjubkan, heeh. Oh. Mmm. Wah, selamat ya, heeh. Oh, gitu, mhm. Heeh. Oh, jadi kayak kamu tuh ditunjuk sama dosen buat jadi asdosnya dia?